À, bạn ơi, dạo gần đây á thì mình thấy á là mình có xây dựng cho mình một số cái thói quen, và nó, gọi là, nó rất là có ích cho sức khỏe của mình, cả về cái thể chất lẫn về cái tinh thần luôn. Đó, ờ, và mọi người cũng, gọi là, khuyên mình là hãy nên có những cái phần thưởng nhỏ để mà làm động lực cho mình, để cho mình, ờ, phòng trừ cái trường hợp là mình bị nản, mình bị chán, mình bỏ cuộc đồ á bạn. Ờ, nhưng mà nhưng mà hiện tại á thì mình chưa biết cách làm sao để mình chọn những cái phần thưởng nhỏ cho nó có ý nghĩa, cho nó phù hợp với mình á. Tại vì thật ra bây giờ nha, kinh tế của mình nó cũng không có quá nhiều nè, rồi á về cái cái cái suy nghĩ về những cái phần thưởng thì đôi khi nó nó hơi lạ lẫm với mình, mình chưa biết làm sao để bắt đầu nó hết á. À, thì hôm nay tìm đến bạn hy vọng á và bạn có thể là giúp mình làm sao mà có những cái gợi ý, ờ, chọn cho mình những cái phần thưởng nhỏ cho nó phù hợp với mình, cho nó có ý nghĩa trong cái hoàn cảnh của mình ha.
Ừm. À, thế hả? Ừm, đúng rồi. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, thì qua những cái chia sẻ vừa rồi của bạn thì mình cũng hiểu sơ sơ về cái vấn đề mà bạn đang gặp phải, là bạn rất là muốn, ờ, tạo cho bản thân những cái phần thưởng để giúp cho bản thân có thêm những cái động lực để theo đuổi những cái mục tiêu của bản thân. Ờ, nhưng mà cũng đang rất là phân vân là không biết là nên, ờ, dòm phần thưởng những cái phần thưởng như thế nào cho nó hợp lý, à, rồi. Thế thì trước khi mà đưa cho bạn một vài cái lời khuyên, thì mình sẽ hỏi bạn một vài cái câu hỏi để làm rõ được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thế thì không biết là, ừm, khi nào bạn, à, ừm, muốn mong muốn là được thưởng cho bản thân nhất nào? Ví dụ như là khi học xong một cái gì đấy, khi đạt được một cái gì đấy, hay là, ừm, khi, ơ, đạt khi mà có khi mà hoàn thành xuất sắc một cái công việc gì đó nào?
Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình á, thì, ờ, ờ, mình có một cái hoặc là thói quen mà mình mới xây dựng gần đây á, là, kiểu, là mình đi bộ mỗi ngày á bạn. <sniffs> Thì mỗi ngày mình dành thời gian để mình đi bộ, mình vận động nhẹ và mình kết hợp thêm ví dụ như là hít thở nè, rồi đánh tay, hoặc là, kiểu, là duỗi chân hay là giãn cơ nhẹ nhẹ gì trong cái lúc mà mình đi bộ đó nha. Thì mình thấy là, ừ, nó rất là tốt, mình rất là thích luôn. Nhưng mà, ờ, kiểu mình cứ đi một mình á, cái lâu lâu mình lại có những cái suy nghĩ là "Ừ, thôi mình chán quá mình nản quá hay là giờ nghĩ nên bỏ cuộc một bữa đi." Thì hông biết nó có nó, ưm, nó nó kiểu là nó nó có chắc là mình cũng nghĩ là nó sẽ hông ảnh hưởng nhiều đến cái thói quen của mình đâu, nhưng nhưng mà mình lại sợ với cái tâm lý là mình bỏ được 1 lần rồi thì mình sẽ bỏ được nhiều lần á bạn. Đó, cho nên là mình mình muốn lúc này làm sao mình có những cái phần thưởng nhỏ nhỏ nè, để cho mình đủ cái động lực mình duy trì cái thói quen mới của mình á. Ờ.
Ừm. Ừm. À. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Nói chung là, ừm m là co muốn duy trì cái thói quen mà đi bộ hàng ngày nhưng mà cũng dễ nản, thành ra là cũng muốn tìm một vài cái phần thưởng nhỏ để giúp cho bản thân có động lực hơn. Thế thì ngoài cái việc mà, ừm, bạn muốn hoàn thành cái mục tiêu đi bộ thì ví dụ trong công việc hay là trong, ừm, những cái mối quan hệ thì sao? Bạn có bao giờ kiểu như là thưởng muốn mong muốn thưởng cho bản thân sau khi mà, ừm, hoàn thành được một cái công việc nào đó, đạt được KPI hay là, ừm, có cho bản thân, ờ, những cái mối quan hệ tốt thì bạn, ờ, sẽ thưởng không? Ừm, m có bao giờ suy nghĩ đến cái vấn đề đó không? Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng có. Đúng rồi. Mình á thì cũng, ơ, khi mà mình làm việc á, thì mình cũng rất là cố gắng, rất là nỗ lực làm việc luôn và mình luôn đặt cái, gọi là, cái cái chỉ tiêu chỉ tiêu để cho mình chạy theo nó, ờ, chứ mình hổng có muốn là thả trôi theo nó để cho nó gọi là cái cảm xúc nó chi phối quá nhiều bạn. Ờ, thì khi mà mình đặt những cái chỉ tiêu như vậy á, thì mình cũng nghĩ là, ờ, khi mà mình hoàn thành xong đạt được cái chỉ tiêu đó rồi, ờ, khi mà mình tổng kết lại, ừm, trong tuần hoặc là trong tháng hoặc là thậm chí là tổng kết 10 ngày 1 lần á, thì mình nghĩ là, ờ, cũng cũng nên có những cái phần thưởng cho nó phù hợp hơn. Và hiện tại thì với mình á thì mình cũng, ừm, cũng chưa biết cách làm sao để mà để mà mình có thể là, ừ, ờ, mua sắm cái này cái kia, nó nhỏ nhỏ, nó ý nghĩa với mình đây. Ờ, đó.
Ừm. Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu. Vậy là ngoài, ừm, cái việc mà muốn theo đổi cái mục tiêu, cái thói quen đi bộ, chạy bộ ra thì bạn còn muốn, ờ, thưởng cho bản thân sau những cái giờ làm việc mệt mỏi nữa. Thế thì không biết là, ừm, bạn theo bạn là bạn thích cái phần thưởng kiểu như là nó vật chất hay là thích cái phần thưởng thiên về hướng trải nghiệm hơn?
Đúng, ừm. Đúng, ừm. Ừm, vật chất hả? Thì mình nghĩ là, ờ, nếu mà nói vật chất thì mình sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới cái kinh tế của mình á. Cho nên mình sẽ muốn là, ờ, nó thiên về những cái trải nghiệm của mình hơn, thiên về những cái, ờ, gọi là, cái cái niềm vui của mình hơn. Đó, kiểu là ý nghĩa ở cái, ờ, gọi là, ờ, về tinh thần thôi, là chủ yếu. Ừm.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Rồi. Thế thì không biết là ngoài cái việc mà hạn chế về tiền bạc để thưởng cho bản thân thì bạn có còn bị hạn chế về những cái vấn đề khác không? Ví dụ như là về thời gian này, hay là, ừm, những cái mối quan hệ xung quanh nó có ảnh hưởng cái việc mà bạn thưởng cho bản thân bạn không?
À, à, đúng. Bạn nói thì mình mới để ý, mình thấy là cái thời gian của mình cũng hông có nhiều. Đó, cho nên là <sniffs> cái việc mà mình chọn lựa cái phần thưởng á thì phải, gọi là, làm sao cân đối được, ừm, đảm bảo được là, ờ, kinh tế nó không có quá, gọi là, áp lực và cả thời gian nó cũng, gọi là, không có có quá nhiều đó bạn. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm, rồi mình hiểu. Ừm, nói chung là cũng, ờ, có một vài cái sự hạn chế về mặt tiền bạc, rồi, à, về mặt thời gian, ừm, làm sao cho cái phần thưởng đấy nó, ừm, không có ngốn quá nhiều tiền bạc, nhưng mà nó cũng không có ngốn quá nhiều thời gian để cho bạn có thời gian theo đuổi những cái mục tiêu khác nữa. Rồi, thì qua những cái ừm, bạn nói đi!
Đúng. Đúng, ừm. Đúng, đúng, thậm chí là ừ, ừm, ừm, thậm chí là mình thấy có một số cái, ơ, kiểu giống như là, ờ, nh trường hợp lâu lâu một lần chẳng hạn, hoặc là, <sniffs> ờ, mình có một cái thành tựu gì đó, gọi là, to lớn đi. Thì mình nghĩ là mình sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn về, ờ, cái phần thưởng đó, hoặc là nhiều tiền bạc hơn cho cái phần thưởng đó, cho nó mang lại cái ý nghĩa của mình cho nó được lớn hơn, cho nó được trọn vẹn hơn á bạn. Nhưng như những cái phần thưởng nhỏ về ý nghĩa về mặt tinh thần á, thì mình mình vẫn mong muốn là làm sao mình có thể thay đổi phù hợp hơn cho nó đa dạng, cho nó linh hoạt để cho mình có thể là, à, ừm, tự thưởng cho bản thân mình kiểu là nhỏ nhỏ á, ờ.
Ừm. Ừm, rồi. À! Ừm. Lúc nào cũng cảm thấy, kiểu, như là nếu mà thay đổi được cái hành trình nhỏ ờ, sẽ cảm thấy kiểu hứng thú hơn, đúng hông? Nó không bị nhàm chán. Rồi, thì qua những cái chia sẻ của bạn thì mình cũng hiểu được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Ừm, thì, à, mình cái lời đầu tiên mà mình muốn nói với bạn là, ừm, bạn nếu mà bạn bạn cũng đừng có quá lo lắng khi mà chưa biết được là sẽ thưởng cái gì cho bản thân. Tại vì nếu như mà bạn đã có cái suy nghĩ là, ừm, thưởng cho bản thân có những cái phần thưởng nhỏ để giúp cho bản thân có cái động lực hơn, thay đổi mục tiêu thì mình nghĩ, ờm, nếu mà bạn đã có suy nghĩ này rồi thì rất là tốt đấy, cái vấn đề ở đây chỉ là đơn giản là tìm xem cái phần thưởng nào nó phù hợp thôi. Ờ, thì mình nghĩ là nó đơn giản thôi. Ờ, nếu mà bạn biết cách, ờ, phân bổ, ơ, phân phân phân tích ra xem cái phần thưởng nó có phù hợp với bản thân không thì mình nghĩ là, ừm, sớm muộn thì bạn cũng sẽ tìm được những cái phần thưởng nó thực sự có ý nghĩa. Nó giúp cho bạn có nhiều động lực nên là cũng đừng có quá lo lắng. Ừm. Thì cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với bạn đó là, ừm, bạn phải, ờ, thử xem là cái mỗi một cái, a, mục tiêu ấy, ví dụ như là cái mục tiêu chạy bộ này, rồi mỗi một cái mục tiêu, ừm, à, về trong công việc này thì sẽ có những cái phần thưởng khác nhau. Thì bạn có thể là, ừm, ví dụ như là khi mà chạy bộ ấy, thì bạn có thể là, ờ, thử, ừm, có những cái phần thưởng. Ví dụ như là, ờ, sau khi mà chạy bộ xong thì thưởng cho bản thân một cái đồ ăn nó healthy thôi. Ừm, ờ, nó healthy ví dụ như là những cái đồ ăn vặt, những cái loại hạt này, ờ, sữa chua này, hoặc là những cái loại trải nghiệm ví dụ như là, ờ, về tinh thần, ví dụ như là sau khi mà bạn đi bộ xong thì bạn có thể là thưởng cho bản thân một cái thẻ, ờ, thẻ tập gym, hoặc là thưởng cho bản thân một cái thẻ, ừm, đi vui chơi ở đâu đó. Đấy, đó là những cái phần thưởng mang ý nghĩa về tinh thần nó khá là lớn. Ừ, mà mình nghĩ là, ờ, nó cũng không ngốn quá nhiều, ừ, về mặt kinh tế, và nó cũng mang lại cho bạn những cái trải nghiệm rất là thú vị. Ví dụ như là bạn đi chơi ở đâu đó thì bạn, ừm, ờ, có mang lại những cái ch cho bạn những cái kỷ niệm nó tốt này. Hoặc là bạn thưởng cho bạn một cái thẻ tập ở trong một cái phòng nào đấy thì bạn sẽ được trải nghiệm là cái phòng tập này nó như thế nào này. Ngoài ra thì nó cũng giúp bạn, ờ, kiểu theo đuổi cái thói quen đi bộ, thói quen rèn luyện sức khỏe rất là tốt.
Vui vui đồ đó, đúng rồi, ừm. Đúng rồi đó, ừm. Ừm. Ừm, hiểu rồi. Vậy á hả? Ừm, ô kê. Ừm. Ừ, ừm. Được. Ừm. Kinh tế nó hông, ừm, đúng. Rèn luyện thêm ha, ừm, mình hiểu, đúng, đúng. Thực ra thì, à, à, trước tiên á, thì bạn gợi ý cho mình á gọi, à, gọi là phần thưởng nhỏ là những cái gọi là đồ ăn, đó thì mình thấy nó cũng rất là thích ăn uống, mình kiểu là mê đó, cho nên là mà đặc biệt là những cái phần thưởng gọi là đồ ăn mà nó tốt cho sức khỏe, những cái loại hạt nè, ờ, thì nó cũng rất là hay, rất là phù hợp với mình luôn. Mình sẽ thêm nó vào danh sách những cái phần thưởng nhỏ của mình ha. Rồi thêm một cái nữa mà bạn gợi ý mình thấy cũng rất là hay, rất là phù hợp với mình nữa, đó là cái việc mà gọi là, à, thưởng cho mình có những cái gọi là, ờ, ví dụ như những cái thẻ để mà đi tập ở những cái phòng, ờ, tập cho nó gọi là chất lượng nè, hoặc là thưởng những cái chuyến đi đâu đó chơi, đi xem phim chẳng hạn. Đó, nó cũng là những cái phần thưởng mà nó không có mất quá nhiều tiền bạc, không có mất quá nhiều thời gian của mình nhưng mà nó cũng sẽ là một cái, kiểu là một cái nguồn động lực, một cái niềm vui rất là lớn trong ngày của mình luôn, cũng hợp lý đó. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đấy, <laughs> đấy. Ngoài ra thì bạn có thể là thưởng cho bản thân những cái phần thưởng mà nó miễn phí chả hạn. Ví dụ như là, ừm, thưởng cho bản thân một chuyến leo núi. Đấy, leo núi thì đâu có mất tiền nhiều đâu, đúng hông? <laughs> Mà bạn vừa có thể là có trải nghiệm này, vừa rèn luyện sức khỏe này. Mà khi mà đứng ở trên ngọn núi bạn nhìn xuống, ờ, phóng một cái tầm mắt, ơ, rất là rộng, nhìn ra, ờ, ừ, nhìn ra nhìn ra, ừm, nhìn ra dưới mặt đất này, nhìn ra mọi thứ xung quanh nó thu nhỏ lại thì mình thấy mình đấy nghĩ đấy là một cái phần thưởng mà gọi là rất là tốt đấy để có thể là nâng cao cái trải nghiệm của bạn này, mở rộng cái tầm mắt, rồi mở rộng cái kiểu đầu óc của bạn ra. Ừm, ngoài ra thì mình, ờ, ngoài về mặt công việc chả hạn, thì khi mà bạn, ờ, làm việc liên tục thì bạn có thể thưởng cho bản thân, ví dụ như là thưởng, ơ, 30 phút giải lao này, 30 phút giải trí này, đấy. À, những cái phần thưởng nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó cũng gi ừ, giúp cho bạn có thể là được giải tỏa được cái căng thẳng về khi mà làm việc này. Rồi những cái phần thưởng ấy thì đấy nó cũng không có mất quá là nhiều tiền, đúng không? Đấy, giải trí xem phim này hoặc là thưởng cho bản thân, ờ, cái khoảng thời gian trò chuyện cùng với người thân, cùng với bạn bè, đấy. Mình nghĩ đó là những cái phần thưởng mà mang tính trải nghiệm nó có ý nghĩa và nó sẽ giúp cho bạn giải tỏa căng thẳng rất là tốt.
À, cũng được. Cũng hay đó, đúng rồi. Đúng, được. Ờ, đúng, ừm. Ừm. Mình hiểu. Đúng, ừm. Cũng hay, đúng rồi. Tính ra những cái gọi là phần thưởng mà mang cái tính chất gọi là giải trí á thì ví dụ như nghe nhạc, hoặc là có thể là, à, đọc sách thư giãn đi, nó cũng rất là phù hợp với mình luôn, mà trước giờ á mình hổng có suy nghĩ tới. Bây giờ thì, ờ, nghe bạn chia sẻ thì mình thấy nó rất là hay, rất là phù hợp với mình luôn. Cảm ơn bạn đã nhắc mình ha. Ô kê.
Ừm. Ừm, đấy. Đúng rồi. Với lại là sau mỗi lần mà bạn thưởng cho bản thân một cái trải nghiệm, ừm, nào đó thì bạn có thể là, ờ, đánh dấu cùng với cái cái mục tiêu của bạn luôn. Ví dụ như là bạn đánh dấu cái mục tiêu, ờ, hoàn thành công việc này, hoàn thành cái mục tiêu chạy bộ hàng ngày này thì bạn có thể là thêm thêm một cái dấu tích ở bên cạnh là, ờ, đã thưởng cho bản thân một cái gì đấy, ví dụ là thưởng thưởng bản thân một cái cái chuyến leo núi tốt này, hoặc là thưởng cho bản thân một cái bánh này, hoặc là thưởng cho bản thân, ờ, một cái những cái giờ giải lao nghỉ ngơi này, đấy. Và khi mà bạn đánh dấu những cái 2 cái lịch nó cùng một lúc như thế thì nó sẽ giúp cho bạn có cái động lực rất là tốt đấy. Tại vì bạn đã hoàn thành được rất là nhiều mục tiêu ở, a, ở ở trong ngày, thành ra là nó sẽ giúp cho bạn có thêm động lực để có thể là chinh phục những cái mục tiêu tiếp theo, cũng như là chinh phục những cái phần thưởng tiếp theo.
Ừm. Kê, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, nhất trí. Đúng luôn. Tính ra cái chuyện mà gọi là đánh dấu lại á thì nó giống như là một cái cách để mà mình gọi là ghi chú lại là, ờ, hôm nay mình đã đạt được cái mục tiêu như thế này nè, ờ, rồi mình cũng có những cái phần thưởng nào đó để mà mình ghi chú thêm thì nó làm cho mình có thể là có một cái thời gian để mình nhìn nhận lại là những cái gọi là cố gắng, những cái nỗ lực của mình á, nó đã có những cái gọi là thành quả nhất định. Đó thì mình cũng sẽ rất là dễ để mà mình duy trì cái thói quen đó hơn nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Trời, bạn chia sẻ với mình rất là nhiều cái cách hay luôn. Cảm ơn bạn ha.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công nhé. Chào bạn.